Cuéntame, ¿qué haces cuando sientes que el móvil te controla?
Ay, pues, he pasado como por varias etapas, ¿no? De de desde darme cuenta, ¿no? Creo creo que es de las primeras cosas, eh, que que hice, perdón
Sí. Lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer, ¿no? Darse cuenta.
Exactamente, sí, lo primeritito que hice fue eso. O sea, el el tomar conciencia de que estaba dedicando demasiado tiempo a estar pegado en el teléfono y a que no es sano además. O sea hay hay que darse cuenta y y evaluar, ¿no? Si es algo que te está trayendo algo bueno, o no es algo que te est o que o por el contrario, que te está trayendo algo malo, ¿no? A tu vida.
Sí. Okey. Sí. Claro. Claro, ¿cómo fue que te diste, o que te empezaste a dar cuenta? Eh eh, ¿qué situaciones de tu día a día, eh, fueron los que te fueron dando la señal para que tú dijeras, ah caray, aquí creo que no hay algo, eh, bueno?
Pues, empecé a tener como varias consecuencias. Este, una de ellas fue
Okey.
Un eh, un como, un sentimiento como de tristeza, no creo que se le podría llamar incluso depresión y ansiedad que me empezó a dar, que no tenía identificado bien, o sea, qué qué era lo que lo hacía
Okey, ajá. Sí.
pero con el tiempo empecé a notar ese patrón, en el que los días en los que utilizaba mucho el teléfono
¿Sí?
era cuando me sentía más deprimido, pues, a final del día y los días en que no utilizaba tanto el teléfono no me sentía tan deprimido o incluso me sentía bien, ¿no? Empecé como a notar como esa diferencia entre utilizarlo y no utilizarlo.
Okey. Okey.
Y eso fue lo que me empezó como a dar los primeros indicios, ¿no? De que no estaba utilizando ya el teléfono de manera sana y que tal vez, a lo mejor me estaba controlando.
Y el uso que tú le dabas en ese en ese momento cuando empezaste a darte cuenta, eh, era, bueno, supongo yo que era redes sociales, estar, eh, utilizando mensajería instantanea, etcétera. Pero dentro de la información que que estabas, eh, recibiendo o viendo era información así como de noticias malas o, ¿algo que tú creas que por esa razón te sentías deprimido? O simplemente era como de tanto tiempo que estabas en el teléfono, te dabas cuenta que a lo mejor estabas perdiendo mucho tiempo y eso te llevaba a esa depresión y ansiedad.
Pues, fíjate que es precisamente la combinación de todos esos factores que mencionas
Okey.
porque, una de las cosas que más me deprimían era que me daba cuenta que mucho tiempo del que pude haber pasado con mi familia no lo pasaba porque me la pasaba en el teléfono.
Okey. Okey, sí.
Y luego, eh, con es te digo, varias de las cosas que mencionas, porque también en el mientras me la pasaba en el teléfono, también el tipo de contenido que veía, pues, muchas veces no era como tan positivo, ¿no? O sea, veía muchísimas cosas sobre noticias de política o de desastres naturales, o cosas que pasaban en todo el mundo que son un tanto diseñadas para atraer tu atención y por lo tanto pues tienen cierto grado de amarillismo, ¿no? Y de sensacionalismo y eso te drena mucho emocionalmente. Entonces yo consumía mucho contenido de redes sociales principalmente de Twitter o de ex pues, y y eso me me me causaba también mucho mucho dren energético Y tampoco dejaba de lado el trabajo ya nunca, porque, me metía a ver correos, me metía al WhatsApp y a estar revisando pues todo el tiempo los estatus del trabajo. Y pues, toda esa combinación pues al final del día decía: "Me la pasé viendo cosas feas, cosas del trabajo y aparte todo el tiempo en el teléfono sin atender a mi familia", pues, entonces: "Pues, ¿qué estoy haciendo de mi vida?", ¿no? Me me sentía completamente drenado al final del día.
Sí. Ajá. Claro. Sí. Claro. Sí. Sí Okey. Sí. Claro, y y más con esa red social, que es una red de las red social de las que considero que son más más este adictivas y y negativas, exacto, sobre todo por la manera en que toda la gente va ahí a desahogar sus frustraciones y y cosas ahí que que se dan y y bueno, también como dices: "El contenido, hay mucho contenido ahí que no tiene prácticamente nada de control", ¿no? Entonces, sí es es, eh, muy pesado estar todo el tiempo en esa red social.
Negativas, ¿no? Ujú. Sí, claro.
Entonces sí, pues, qué bueno que que pudiste entrar en esa conciencia y sobre todo por el tiempo que no estabas con tu familia, ¿hoy cómo consideras que que ha cambiado esa situación?, de un no sé, un si antes consumías, o estabas en el teléfono 4, 5 horas, o a lo mejor todo el día, ¿cuánto fue lo que reduciste el o redujiste el uso? Del mismo.
Pu pues, yo lo que procuro últimamente es que cuando sea cuando mucho, cuando mucho, mucho, mucho sea como 1 hora lo que lo utilizó al día para en actividades. Bueno, es que creo que creo que primero tendría que ser como esta distinción, ¿no? De que, pues, el el teléfono el utilizar el teléfono por sí mismo, pues, no es malo, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, es es toda una herramienta. Depende del uso que le des, si es malo o no. Entonces, hay muchas cosas para las que sí me son útiles, bueno, que para que lo que sí es para lo que sí me es útil, utilizar el teléfono. Por ejemplo, pues, utilizarlo como GPS, ¿no? Para para andar por el tráfico o en el WhatsApp, si tienes que tratar algún asunto rápidamente o si necesitas aprender algo rápido, pues, ahí está, ¿no? YouTube. Este es una gran solución. O sea, hay hay formas de utilizarlo como como de una manera positiva y a lo mejor ahí no tendría que restringirse tanto su uso, ¿no?
Okey. Así es, así. Exacto. Sí. Claro. Sí. Claro.
Pero por el otro lado, ahora sí ya cuando te la pasas así viendo noticias sensacionalistas, o te la pasas solamente dándole scroll en redes sociales o en alguna plataforma de videos cortos y en las que solo estás perdiendo el tiempo y es puro entretenimiento, y es este un contenido vacío que no te aporta nada, pues, en ese caso sí ya trato de limitarlo a que sea cuando mucho una hora y bajo la etiqueta e explícita de ese entretenimiento, ¿no? O sea, me me metí como en a a entretenerme un rato, y eso no va a durar más de 1 hora en todo el día.
Sí. Sí. Sí. Claro, inclusive, eh, de en justo en las plataformas, ¿no? De videos cortos, yo creo que también hay contenido ahí muy bueno, que, eh, que realmente aportan, que tienen valor, pero inclusive aunque todo el contenido que vieras fuera de ese tipo, aún así, es también hay que ponerle como un límite, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas terminas en eso, dices, bueno, esto me está dejando algo, me está orientando, me está informando, pero pero el hecho es que está uno ahí pegado, ¿no? Eh eh, Siendo, ¿cómo dicen ahora? Es es siendo uno esclavo del algoritmo <chuckles> de de cualquiera de esas redes.
Ujú. Ajá, claro. Sí, claro. Y eso es otra de las consecuencias que me trajo, ¿no?, de que no solo me sentía deprimido al final del día, sino que el hecho bueno, yo siendo casado, pues, el hecho de no estar con mi esposa, de no estarle dedicando a mis hijos, de no se de salir a lo mejor a algún compromiso social, a una reunión y estar pegado en el teléfono todo el rato, pues hacía perder perderme de la vida misma, o sea, realmente ya no estaba viviendo casi nada con mi esposa, ya no estaba viviendo nada con mis hijos, ni con mis amigos, ni ni con nada en general, pues, y o y obvio esto me trajo consecuencias también ya personales y en mis relaciones, ¿no?, o sea, mi pues mis amigos ya me empezaban a decir de que: "Oye pues, ¿qué onda?, vienes con nosotros, pero pues te aburre o o ¿qué onda?", ¿no? Y mi esposa también: "Oye de, ni me pelas ni estás pelando a tus hijos tampoco, ¿qué qué sucede?, te la pasas en el teléfono muchísimo tiempo", ¿no?, entonces, pues otra vez, siendo esa otra de de las consecuencias y siendo una consecuencia tan grave, pues ahora sí que tomó mi atención y es cuando empecé a tomar como cartas en el asunto.
Sí. Claro. Sí exacto. Estás en el telé Sí. Sí. Claro. Las medidas necesarias, sí, claro, porque entonces digo, ya como como lo expresas así que sí estaba ya afectando negativamente, pues, temas con tus relaciones cercanas, pues sí, era ya un un tema grave. Ahora, en con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ¿ellos no tienen no han llegado a ese punto?
Ujú. Ujú. Sí, ellos también están igual que yo. <chuckles> Sí, ellos también están igual que yo, este, yo yo creo que yo soy bueno, mi esposa y yo somos de los primeros que tomamos conciencia de ello, tal vez porque venimos de una generación en la que no teníamos arraigado esto, ¿no? En un principio no nacimos existiendo esto, entonces como que es fácil para nosotros ver la diferencia, ¿no?, entre lo que es vivir sin el móvil y vivir con el móvil.
Okey. Sí. Ajá. Okey. Sí. Claro.
Y, mis hijos que sí lo tienen arraigadísimo, pues, eh, son de una generación que ya nacieron existiendo los teléfonos móviles y que para ellos la tecnología y tener el teléfono en la mano pues es así como, como esa eh eh es, ese
Ujú. Sí. Parte de su vida, ¿no?
¿Cómo cómo llamarlo? Esa herramienta infinita, ¿no?, de que les resuelve todo el asunto, ¿no?, si quieren entretenimiento, pues sí, ahí lo tienen en el teléfono, ¿no?, quieren ahora con las con las inteligencias artificiales, con las redes, pero sí, con los con los ei ais.
Sí. Claro. Sí, sí, con las IA, sí.
Este, pues también, ¿no?, con, eh ya les resuelven la vida, muchísimas cosas, hasta para las tareas, entonces, pues ya se volvió como su su herramienta por, eh por excelencia y es muy difícil para ellos despegarse de de del de los teléfonos, porque incluso sus relaciones ahí es donde se desenvuelven, ¿no?, donde se desarrollan.
Sí. Sí, sí, ya ni ni siquiera y ni siquiera usando la llamada telefónica, ¿no?, ya es todo por por mensajes y audios a lo mejor, pero sí, eh, ha cambiado mucho esa manera de de comunicación. Antes, no sé si recuerdas que antes, el hecho era preferible hacer una llamada que mandar un mensaje, ¿no?, porque te salía te salía, este, pues, más caro el uso de los datos. Ahora, pues, ya no hay llamadas, ya todo va por mensajes. Ahora, ¿cómo cómo manejas ese ese tema con tus hijos en cuanto a a pues sí, a a evitar que caigan en esa parte como a lo mejor llegaste a estar tú?, eh, ¿haces conciencia en ellos o es como aplicando o poniendo límites o aplicando o o poniendo alguna re reglas, una combinación de ambas? ¿Cómo lo manejas?
Sí, no. Ajá. Ajá. Pues, lo que hago es hacerles notar la gran diferencia que hay, cuando platicas con alguien, a cuando mandas textos. O sea, es es algo que, o sea, cre creo que es como como tratar de de reeducarlos al respecto, ¿no? De de hacerles ver la diferencia entre una una interacción y otra. Lo entonces lo primero que hago es decirle: "Mira, o sea, cuando estamos platicando, pues, podemos vernos, ¿no? O sea, podemos escucharnos, podemos saber, eh, cómo expresamo si estamos expresando enojo, o no, o o alegría, o cariño. Es más, podemos tocarnos, podemos ver cómo movemos nuestras manos". Entonces, una de las primeras cosas que hago es hacerles ver esa diferencia y que por lo tanto, por lo menos en ciertas horas de nuestra vida familiar, sí es lo dediquemos a ese tipo de comunicación. Entonces, yo lo que les digo es: "¿Sabes qué? En los desayunos, en las comidas y en las cenas, ahí sí es regla que no utilicemos para nada el teléfono, porque ahí sí vamos a comunicarnos la manera en que te mostré la otra vez, que ahí sí vamos a escuchar nuestra propia voz, vamos a ver cuáles son nuestros ademanes cuando hablamos, vamos a ver cuáles son nuestros gestos cuando nos estamos comunicando, cuál es la intención con la que con el tono que proyectamos la voz, etcétera". O sea, vamos a comunicarnos realmente como suele como como tendría que estarse comunicando la gente y no a través de leerlo todo, no a través de una pantalla.
Okey. Claro. Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Claro. Sí, claro, porque ahí es donde surgen, cuántos malos entendidos no han surgido por justamente leer mensajes, y mensajes, y mensajes, ¿no? Uno interpreta las cosas a como cree que se las están diciendo cuando a lo mejor, pues, ni a la otra persona, ni por la cabeza le pasó, eh, la manera en que uno cree que nos están diciendo, ¿no? Y y esa forma en que tú comentas de hacerlo cara a cara, o si no se puede cara a cara, por lo menos sí que sea por a través de la voz, ahí ya cambia muchísimo todo el el el panorama, ¿no?
Exacto, ujú. Ujú. Sí, y es otra cosa, que le digo a mis hijos también, de que, "oye, ¿sabes qué? Si tienes algo importante que decirme, eso siempre dímelo de preferencia en persona
Sí.
o si no estamos en persona, por lo menos, sí me gustaría escucharlo de viva voz y llámame para ello". Porque, los mensajes en verdad que uno los emite con cierta intención y el otro los recibe con la intención también, ¿no? Que
Co Sí, como como lo como en ese momento incluso su ánimo de su estado de ánimo se lo dicte, ¿no?
Exactamente. Y eso, como bien decías hace rato, es causa de grandes problemas. Y yo he vivido esos problemas. A mí me ha pasado que se ha mal interpretado un mensaje, o que yo haya mal interpretado mensajes o que a mí me han mal interpretado un mensaje y se ha convertido en grandes problemas que incluso hasta ha hecho que se terminen relaciones. Entonces el el texting pues, también es un problema que debe afrontarse dependiendo de que, si es un mensaje, eh, con, eh, con con mucha importancia o con poca importancia, hay que saber distinguirlo. Y si es mucha si es muy importante el mensaje, más vale la viva voz, más vale en persona, porque no puedes darte el lujo, ¿no?, de andar perdiendo relaciones sometiéndote en problemas a causa de la interpretación que hagan de dicho mensaje.
Claro. Sí. Claro. Sí. Claro. Exactamente. Sí, es muy importante esa parte y bueno, pues, qué bueno que tú estás ya en en ese proceso de de cambiar esa situación y bueno, pues, espero que que que se logre tener esa comunicación. Te agradezco mucho por todo. Que tengas muy buen día.
Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bye.
Hasta luego.